Olha, eh, depende. Se você estiver num lugar que é muito quente, acho que uma água mais geladinha, ok. Mas se não, a temperatura ambiente mesmo, do jeito que for, normal mesmo, sem sem nada. Água mesmo.
Uhum. Sim. Aham. E e e, assim, chá conta, suco?
Hum, não. <chuckles> Água. Água pra hidratar mesmo. Água, sim.
Hum, é água, né? Aham. Sim, é porque e é. Então, eh, tem que ser água mesmo, né. N esse negócio só de ficar contando outros líquidos, porque não é a mesma coisa.
É. É. Sim. Porque Exatamente, porque mesmo que a gente tome chá, suco, eh, ela tem outras finalidades, né? N não não é a mesma coisa que a pureza da água. Então é importante também incluir a água.
Uhum. Sim. Aham. E sabe o que acontece também? Eu tenho medo de é uma coisa meio boba, mas eu tenho medo de derrubar água no computador, sabe? Por exemplo, levar o copo, porque já aconteceu. <laughs>
Entendo. Uhum. Então, uma garrafinha que tem uma boa tampa, sabe? Que tem um canudo específico, assim. Depois que você toma, você pode guardar o canudo. Eh, mas, assim, o ideal mesmo é você incluir na sua rotina mesmo. Tem mais vezes.
Aham. Sim. Aham. Uhum. É, porque Sim. E é. E e por exemplo, hum, é esse negócio da garrafa, é é uma boa ideia. Eu acho que eu vou comprar realmente uma. E porque a no o copo me dá medo, como eu te falei, de sujar a mesa, estragar celular, computador. Dá muito medo isso. E e por exemplo, e com a refeição assim, é é legal como que fica, por exemplo, na hora do almoço, toma água junto, toma antes, depois? Tem alguma uma o ocasião melhor?
Uhum. <giggles> Eu acho que olha eu é Eu eu já vi bastante rea tem bastante rea bastante relatos, né, de que não é indi o ideal tomar durante a refeição. Mas se você tem um hábito, talvez não trará prob problema algum. Eu não sei se também se tem a questão de onde você mora, se você sente mais sede às vezes no verão ou no inverno. Porque muitas pessoas no inverno não sentem sede, então acabam tomando pouquíssima água. Porque não sua tanto, sabe, é inverno.
Uhum. Ah. Sim. Uhum. É, se